Bạn ơi, bây giờ mình có một cái vấn đề mà mình thực sự thấy là tay nó nó cần như, ờ, ban đầu á thì mình thấy nó nó bình thường nha, nhưng mà dạo gần đây á mình bắt đầu mình thấy nó trở thành một cái, gọi là, cái thói quen rất là xấu, kiểu, một cái tệ nạn của bản thân mình luôn á. Tức là mình, ờ, đang làm việc như vậy nè, xong rồi mình hễ mà điện thoại mình á mà nó, gọi là, sáng cái màn hình lên một cái, hoặc là nếu mà mình để điện thoại trong túi mà nó rung lên một cái là, giống như kiểu, tim mình nó hẫng một nhịp vậy á, là mình phải ngay lập tức kiếm cái điện thoại, chụp lấy cái điện thoại, sờ vô ngay rồi coi coi á hả ai nhắn tin cho mình hay là á có cái gì cần phải á hả mình đáp trả lại hay không? Chưa hết nha, rồi buổi sáng á mà mình tỉnh dậy, đúng hông? Hồi xưa á là sáng tỉnh dậy á là mình sẽ, kiểu, đứng lên xong rồi đi ra đánh răng rửa mặt, đúng hông? Chứ còn bây giờ á là sáng mình đặt báo thức xong mình với tay ra cái mình tắt báo thức của mình đi cái là mình bắt đầu lấy điện thoại ra cái mình lướt, mình lướt chắc phải, ờ, nửa tiếng 45 phút á là mình mới ra khỏi giường. Thế thì mình cảm thấy là cái, à, cái sức tập trung của mình á, bây giờ á càng ngày nó càng, gọi là, bị giảm xuống á bạn. Kiểu, nó không có được giống như là hồi xưa á mình cảm giác là khi mà mình bắt đầu làm việc, đúng hông? Xong mình sẽ làm khoảng nửa tiếng thôi là mình bắt đầu rơi vô một cái, à, mình rơi vào một cái trạng thái, gọi là, làm việc sâu. Thì trong cái trạng thái mà làm việc sâu á mình sẽ làm việc rất là hiệu quả luôn, kiểu, nhiều khi hiệu sốt của mình á nó gấp 3 là bình thường. Nhưng mà bây giờ á khi mà mình rất là bị ảnh hưởng bởi cái điện thoại của mình nè, rồi những cái thông báo những cái tin nhắn á. Thành ra là cứ, kiểu, mình đang đang, gọi là, sắp sắp mém mém vô trong cái cái trạng thái mà tập trung sâu cái là mình, gọi là, bị, ờ, bị văng ra, kiểu vậy. Khi mà á hả cái cái cái não của mình nó văng ra khỏi cái sự tập trung, cái là mình chia lòng chia chí vô coi ai nhắn tin cho mình? Hông biết là bạn có cái lời khuyên để dành cho mình hông?
Ừm. Ờ, mình hiểu nè. Ừm, ừm. Đúng rồi. Ừ. <laughs> Đúng rồi. À, thực ra á, thì với cái sự phát triển của công nghệ ngày nay á, thì đúng là những cái vật dụng cơ bản giống như là điện thoại của mình thôi, nó có thể giúp ích được cho, gọi là, cuộc sống cá nhân rất là nhiều, đúng không nè? Từ công việc nè, rồi tới cuộc sống cá nhân nè, cho tới những cái thứ mà dự án cá nhân của mình. Mà đôi khi á, chính vì cái sự tiện lợi đó đôi khi nó cũng ảnh ảnh hưởng kha khá nhiều đến cái, gọi là, cái sức khỏe tâm lý, cái, gọi là, ừm, gọi là, cái sự năng suất công việc của mình á. Và cụ thể ở đây là đôi khi những cái thông báo tuy là nó nho nhỏ thôi, nhưng mà nó cũng ảnh hưởng tới cái luồng tập trung của bạn và nó khiến cho nó cản trở cái, gọi là, cái cái sự tập trung sâu trong công việc, đúng không nè? Rồi. Vậy ở đây á, bạn có để ý rằng là những cái thiết bị hay là những cái vật nào mà nó, gọi là, nó gây cho bạn một cái sự gián đoạn cụ thể trong cái công việc hàng ngày mình hay làm hông?
Ừm, đúng đó. Yeah, đồng ý nha. Ừm, mình nghĩ là, ờ, vật số một luôn á, số một của số một luôn á thì chắc chắn là cái điện thoại của mình rồi. Kiểu, giống như là đi đâu á là mình cũng phải mang cái điện thoại đi á, nó hông bao giờ rời tới nó được. Kiểu đi vệ sinh, mình cũng hông hiểu, nhưng mà, kiểu nó thành một cái thói quen rất là tệ là, kiểu, đi vệ sinh mình cũng sẽ cầm cái điện thoại theo, đúng hông? Xong rồi cái, ơ, đi mình đi từ trên lầu mình đi xuống nhà để mình, gọi là, lấy hàng của shipper thôi mình cũng phải xách cái điện thoại theo, rồi mình đi ra qua ờ, kiểu, công ty mình thì dưới có mấy quán nước á, mình đi từ trên đó xuống mình cũng xách cái điện thoại theo. Rồi, kiểu, vô phòng họp, mình biết là vô phòng họp là kiểu nó nó không có được kiểu, làm sao vô phòng họp bạn có thể, gọi là đúng rồi, phải nghiêm túc, phải đâu có được bấm điện thoại đâu, thế mà mình vẫn gọi là hả cảm giác không an tâm á bạn, xong mang theo. Cho nên mình thấy là đó là cái thiết bị gọi là gián đoạn nhất. Chứ còn thực ra là ví dụ như máy tính hay gì thì nó cũng chỉ là email thôi, thì mình thấy nó cũng không ảnh hưởng tới mình nộp mấy.
Ừm. <laughs> Đúng rồi, đúng rồi. Ưm, phải nghiêm túc đúng hông? À! Mình hiểu nè. Ừm, mình hiểu nè, cái việc mà bạn đã xây dựng cho bản thân mình một cái thói quen từ trước tới giờ là đi đâu hay là làm gì cũng phải, gọi là, mình mang theo cái điện thoại mình theo đó, thì nó giống như là một cái phần của cái cuộc sống của bạn rồi. Nhưng mà hông sao đâu bạn ơi, tại vì có rất là nhiều người ngoài kia cũng đang rơi vào cái tình huống, cái trường hợp mà giống như bạn đang gặp tại hiện tại đây nè, nên là bạn đừng có quá lo lắng nha. Rồi, vậy thì không biết bình thường một ngày làm việc của bạn nó sẽ, gọi là, diễn ra như thế nào? Bạn bắt đầu làm việc vào mấy giờ và bạn kết thúc cái ca làm việc của mình vào khoảng mấy giờ?
Ồ, vậy á hả? Ừm. Thường á là 9:00 sáng là công ty mình sẽ vào làm, xong mình sẽ làm việc đến khoảng 5:00 chiều là là, gọi là, đi về đó bạn. Thì nếu mà 9:00 sáng làm á thì, kiểu, ờ, 7:00 là mình sẽ bắt đầu, gọi là, dậy, xong rồi cái, à, <laughs> lướt điện thoại nửa tiếng, 45 phút, nhiều khi á họ mình lướt mà lố lố xíu á là mình trễ xe buýt luôn, là là, kiểu, chuyện thường ngày luôn á. Kiểu, nhiều khi có mấy mấy hôm mà mình coi cái gì mà mình mê mê á, mấy cái clip mà cắt phim, review phim á, trời, mình thích cái đó vô cùng, thế là mình cứ ngồi mình coi, yeah. Xong, với kiểu nhiều khi á hả 9:00 giờ vào làm mà nhiều khi 9:15, 9:20 mình mới xuất hiện, tại vì mình bị trễ xe buýt á, đó, thế là, ờ, tới làm tới chiều, chiều xong rồi, kiểu, trên xe buýt đi làm về thì mình cũng bấm điện thoại, xong rồi đến lúc mà mình về á mình ăn cơm, mình nấu ăn á, mình cũng phải để cái điện thoại trước mặt để mà mình coi phim nè, rồi coi mấy cái chương trình, ờ, truyền hình thực tế á, mình cũng thích coi mấy cái đó nữa, cho nên là mình cảm thấy là mình rất là, gọi là, chia lòng, chia trí mọi nơi mọi lúc. <laughs>
Ừm. Ồ! Mình hiểu nè. Nó rất là cuốn, đúng hông? Ừm, mình hiểu nè. <laughs> Vậy là cái điện thoại hiện tại nó không những nó giúp ích cho bạn về công việc nè, mà nó là còn một cái phương tiện giải trí, một cái phương một cái giống như là một cái thứ để mà bạn cập nhật thông tin hàng ngày để mà mình có thể, gọi là, làm cho thư giãn đầu óc của mình, đúng hông nè? Đôi khi cái việc mà sử dụng điện thoại quá nhiều nó cũng không có, gọi là, thực sự mang lại một cái tác tác dụng, ừm, gọi là, tích cực, mà đôi khi nó cũng mang lại nhiều cái, gọi là, cái sự tiêu cực đến với lẫn sức khỏe về thể mặt thể chất của bạn nè, và đồng thời về sức khỏe về mặt tinh thần nữa đó. Vậy thì không biết á, trước đó bạn có từng thử những cái cách nào để mà mình, gọi là, mình giảm bớt cái thời gian mình sử dụng điện thoại hay là mình hạn chế cái sự tập trung của mình vô cái điện thoại chưa, và nó có tác dụng ra sao?
Ừm, đúng đó. Ừm. Mình thì cũng chưa có nghĩ tới cái cách nào hết bạn, kiểu, giống như là, mình cứ theo thói quen thôi. Rồi, á hả, mình cứ giống như là mình cảm thấy nó rất là thiếu thốn, rồi cái tay của mình nó cảm thấy nó cứ thiếu thiếu cái gì á, cứ phải nắm cái điện thoại thì nó mới đầy đủ. Nên là mình cũng chưa có thử qua một cái phương pháp nào hết á, thành ra là mình mới hỏi bạn nè.
Ừm, vậy thì ở đây á, ừm, trước tiên á nha, bạn cũng nên, gọi là mình nên xác định tư tưởng là cái việc mà mình thay đổi cái thói quen mình sử dụng hiện tại hoặc hiện điện thoại hàng ngày á. Và đặc biệt là cái việc mà điện thoại nó đã gắn liền với cái đời sống, nó gắn liền với lại nhiều cái hoạt động hàng ngày của bạn, nó đã, gọi là, in sâu vô trong cái tiềm thức rồi. Nên là cái việc mà mình thay đổi từ hiện ừm, ngay từ bây giờ đó là một cái điều mà rất là quan trọng, nhưng mà không có hề dễ dàng chút nào đâu, tại vì đâu mình đâu có thể nào mà mình thay đổi cái thói quen của mình trong ngày một, ngày hai được, đúng hông nè? Vậy thì bạn cũng hãy cố gắng mình đặt ra những cái mục tiêu, mình xác định tư tưởng trước cho bản thân rằng á, cái việc này cần một cái sự nỗ lực, một cái sự quyết tâm rất là cao nè. Thì cái, ừm, đầu tiên, mình mình mình phải trị từ ngoài vào trong, đúng hông nè? Thì bạn cũng cái việc mà điện thoại của bạn có quá nhiều thông báo hay là có những cái ứng dụng, có những cái thông tin mà nó s gọi là, nó thu hút cái sự chú ý của bạn á, thì bạn cũng hãy cố gắng mình điều chỉnh, mình cài đặt cái điện thoại của mình là như thế nào đó để mà cho nó giảm thiểu cái sự, gọi là, cái sự thu hút nhất có thể nè. Bạn cũng có thể cân nhắc mình mình, gọi là, mình bật những cái mình tắt đi những cái thông báo mà từ những cái ứng dụng không cần thiết nè, hay là đôi khi á, ừm, những cái ứng dụng mạng xã hội nè, hay là những cái ứng dụng mà, ờ, gọi là, nó nó bạn hay sử dụng hàng ngày nhiều mà bạn nghĩ là nó thực sự nó, ưm, nó là tiêu khiển nhiều hơn là nó giúp ích cho bạn trong công việc, và nó lấy đi cái sự tập trung của bạn trong cái luồng mà bạn làm việc sâu á. Thì bạn cũng, gọi là, đặt những cái chế độ mà mình có thể giới hạn được cái thời gian sử dụng, hoặc là bạn chỉ cho phép bản thân mình sử dụng trong một cái khung giờ nào đó cụ thể thôi. À, cũng có thể á, bạn, ừm mấy cái điện thoại ngày nay á đều có cái, gọi là những cái chế độ lọc màu á, thì bạn có thể bật cái màu của cái màn hình của mình từ bình thường nó sẽ có màu sắc, thì bộ não của con người sẽ, gọi là, bị thu hút bởi những cái màu sắc bắt mắt, đúng hông? Thì bạn sẽ bật, gọi là, chế độ mà tối màu hoặc là nó xám màu đi cái màn hình, thì cái màn hình lúc đó chỉ nó có màu trắng đen thôi thì ít nhiều nó cũng giúp cho cái não của bạn nó bớt bị kích thích đi bởi những cái, gọi là, thông báo hay là những cái hình ảnh trên điện thoại của mình á.
Ừm. Ừm. Ờ, ra thế. Ừm, vậy á hả? Đồng ý ha. Ừm. Ồ! Ừm, đúng. Ừm, ê, cái vụ mà á, ờ, bật những cái chế độ mà, gọi là, lọc màu á mình thấy hay nha. Trước giờ mình, gọi là, đây là lần đầu tiên mà mình nghe thấy luôn đó. Kiểu, đúng là khi mà mình coi á thì mình sẽ cảm thấy rất là thích nếu mà có màu sắc, rồi phim ảnh, rồi này nọ các thứ, hình ảnh màu sắc đầy đủ các thứ, đúng hông? Nhưng mà đúng là khi mà tất cả mọi thứ đều về trắng và đen hết thì tự nhiên là mình sẽ, giống như kiểu, não mình nó nó tự nói mình á, là nấy này nó hông vui nữa rồi, nó chán rồi nè, là mình sẽ, à, bớt sử dụng lại, đúng hông? Mình thấy cái, ơ, gợi ý của bạn cực kì hay luôn nha, để mà, á hả, mình, ờ, kiếm thử xem là trên điện thoại mình nó có cái chế độ đó hông, thì mình sẽ bật lên nè, cho mình bớt sử dụng lại.
Đúng rồi. Chính xác luôn. Chính xác luôn đó. Ừm, rồi, ngoài ra đó, mình cũng thấy bạn là một người có, gọi là, rất là trách nhiệm luôn á nha, khi mà mình lúc mà mỗi khi mình làm việc á, mình chia ra những cái khung giờ, ví dụ như làm nửa tiếng, 1 tiếng rồi mình nghỉ một xíu, đúng hông nè? Nhưng mà bạn biết sao làm hông? Bạn hãy cố gắng trong cái khoảng thời gian nghỉ của mình á, bạn hãy, gọi là, thay vì mình sử dụng điện thoại để mà mình giải trí, mình làm cho cái đầu óc của mình khuây khỏa đi một tí á, bạn hãy thay bằng cái việc đó, bằng những cái hoạt động nào đó mà nhẹ nhàng, giúp cho vừa giúp cho não của bạn, gọi là, mình được thư giãn nha, mà bạn cũng không có phải, gọi là, tập trung, hay là mình bị cuốn theo những cái nội dung ở trên mạng xã hội, hay là những cái thông báo từ, ờ, tin nhắn chẳng hạn. Thì một vài một vài cái gợi ý ở đây mình có thể, ờ, liệt kê cho bạn, đó chính là mình bạn cũng có thể đứng lên nè, mình ra mình pha một tách trà hay là một tách cà phê gì đó, mình đi đi, lại lại này. Hoặc là mình cũng có thể mình đi ra ở ngoài, mình đi dạo ở trước công ty, hay là ở ngoài trời đó, để mà mình có thể, gọi là, hít không khí trong lành, và cái điều đó, ưm, bạn nó cũng giúp cho bạn mình ngồi nhiều á, cái cái cái tính chất công việc văn phòng mình ngồi cũng khá là nhiều, đúng hông nè? Thì thông qua cái việc đó, bạn cũng có thể, gọi là, giãn xương, giãn khớp nè, rồi thư thả vừa đầu óc mà vừa những cái cơ bắp trong người á, thì nó sẽ giúp cho bạn vừa tăng cái năng suất công việc nè, mà mình còn không có bị xao nhãng bởi những cái, gọi là, thiết bị điện tử nữa đó.
Ừm. Ừm, thế hả? Đúng á ha! Ồ! Ừm, mình hiểu. Ừm, đồng ý đó. Ồ! Mình hiểu nha. Ừm, đúng rồi. Đúng là á đôi khi á, là mình cứ kiểu mấy cái lúc mà á mình, gọi là, tranh thủ nghỉ á, cái xong rồi, kiểu, tay mình á nó buồn mà, thế là mình á lôi cái điện thoại ra cái mình ngồi bấm. Mình cứ nghĩ là mình bấm 5 phút 10 phút thôi, nhưng mà không bao giờ, chắc chắn là lúc nào nó cũng phải, á hả, từ nửa tiếng đổ lên. Kiểu yeah, chính xác đó, mình, kiểu, cứ coi hết cái này tới cái khác, xong rồi coi tới cái kia tới cái nọ, kiểu từ coi review phim mà ăn sang rồi coi mấy cái chương trình ca nhạc, xong rồi coi nghệ sĩ này nghệ sĩ kia, xong rồi chuyển sang coi mấy cái, á hả, ờ, tin mới nè, tin không tin chính phủ nè, rồi coi mấy cái tin báo đài xem có cái gì hot không? Rồi mấy cái vụ phốt ở trên mạng á. Trời ơi! Mình thấy, ý là, kiểu, nhiều khi tới cuối ngày thực ra mình cũng chả nhớ như là mình đã coi cái gì hết á, nhưng mà, kiểu, cái tay mình nó cứ quen lướt lướt, lướt lướt thế á. Thế nên là mình thấy là nó cực kỳ là phiền luôn khi mà mình rất là bị mất tập trung và mất thời gian vào những cái việc này. Đúng là bạn có những cái lời khuyên mà mình nghĩ là nếu mà mình áp dụng được nó, thì chắc chắn là mình sẽ giảm bớt được cái thời gian mà mình, gọi là, bị làm phiền bởi những cái thiết bị kỹ thuật số rồi mấy cái điện thoại của mình á. Mình cảm ơn bạn vì những cái lời khuyên thực sự rất là hữu ích và rất là sáng tạo của bạn dành cho mình nha. Cảm ơn bạn thiệt là nhiều nè!
Nó dôi ra, đúng hông? Ừm. <laughs> Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, mình tin chắc á là với cái việc mà bạn giảm bớt những cái làm phiền bởi những cái nội dung kỹ thuật số hiện tại á, thì cái năng suất làm việc của bạn sẽ tăng lên rất là đáng kể luôn đó. Chúc bạn thành công trong tương lai nè, chào tạm biệt bạn nha!